И вот здесь я как раз тоже поймал себя на мысли, что мысли есть, а ощущений пока нет.
Мгм. Так. Ну, хорошо, а вот, э, ты говоришь, и родительский дом, да. Может быть, а, в Петербурге, когда ты жил, были какие-то моменты? Вот, э, с чем ты всё-таки связывал? Может быть, с друзьями, может быть, а, э, со школой, э, ещё с какими-то моментами. И ты понимал, ну, что вот действительно это твоё родное, да. Потому что, э, ну, то есть ты раньше жил в другой стране, да, и ты же считал всё-таки это своим домом?
Да. Да.